Okey, so sa tingin mo da dadating ba yung point na talagang magkakaayos pa kayo, alam mo yung pagka nagtagal-tagal.
Mm, sa tingin ko siguro ano na, ganito na talaga siguro kami yung parang ano na yung, casual friends ngayo <chuckles> ngayon. Yung parang pang from best friends naging casual kasi ano ta's ano na din hindi na din kami yung nag-uusap talaga o kaya sa social media or siguro dahil hindi din naman ako pala post gano'n. Ta's, ah, ano na nag-iba na din yung mga priorities namin ta's yung goals niya at goal ko hindi na kami nagkakatugma- yung vision namin sa future- so do'n palang parang masasabi mong parang hindi talaga kami para sa isa't isa as best friends.
Mm.